السلام عليكم. إيه الأخبار؟
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، إزي حضرتك.
الحمد لله والله بخير كُلّه تمام. الحمدلله.
الحمد لله، يا رب دايمًا.
يا رب أنا وأنت والله إحنا دلوقتي عن مغامرات سفر، أي حاجة عامةً فيها يعني فيها تحدّي، و وتخلِّي الواحد كده زي ما تقول إيه بيخرج عن إن آآ، ال الsafe zone بتاعته، ف فأنت قُل لي كده يعني هل هل أنت سافرت قبل كده رُحت حِتَت برّه؟ هل خُضت مغامرة أو أنت مثلًا رُحت لدولة معيّنة في مرّه، وما كنتش مخطَّط ليها يعني كانت مثلًا في ساعتها، وقُلنا يلّا نسافر، رُحت مسافر؟ هل حصلت قبل كده أو مدينة مش لازم دولة يعني؟
اتفضل. أها. آآ